Ouais, ouais, c'est la même chose à vrai dire. Mais quand tu ressens ça, c'est rien, tu c'est dans ta tête en fait. Tu vois?
En fait j'ai l'impression tendance à minimiser même nos émotions, nos ressentis.
Ouais, tout à fait.
Je me rappelle, heu Bah voilà, tu sais, comme si c'était un signe de faiblesse en fait.
Mmh mh. Bah, ouais. Et heu, ouais et après ils disent que c'est dans ta tête.
Ouais, c'est ça, c'est dans ta tête, ouais. Et j'ai l'impression qu'on parle un peu plus maintenant de tout ce qui est burnout, heu, dépression, et cetera. Mais que tu vois, quand tu en tu as quelque chose comme ça, on te fait passer pour une personne faible.
Mmh mh, mmh mh. Ouais Mmh, mmh, mmh, mmh. Oui, bah, ouais, malheureusement, hein.
Ouais, et puis
Et après toi tu doutes sur toi et tu dis: «Bah, est-ce que je suis, heu c'est moi qui suis folle?» ou tu vois des trucs comme ça, tu vois? Mmh mh.
Ouais. Ouais, parce que parce que moi, heu, au début tu vois, je savais pas que le burnout ça pouvait arriver à n'importe qui, même moi j'en ai fait un.
Ouais.